İyiyim ben de. Ya, bugün bir iş arkadaşımla konuşuyorduk da, hani, yani, "Neden buradayız, neden mesela, hani, bütün günlerimizi buraya veriyoruz?" gibi bayağı, böyle, felsefik tartışmalara girdik. Yani, şunu fark ettik, yani, mesela neden buradayız? Ta tabii ki de para için buradayız. Hani, o konuda hemfikir olduk. Ama, hani, bir yandan da, yani, sadece para için mi oradayız? Aslında başka hiçbir şey almıyor muyuz oradan? Başka hiçbir haz almıyor muyuz? Alıyoruz. Yani, benim mesela en yakın arkadaşım, işte, eee, emm, aynı masada beraber oturduğum arkadaşım. Hani, aslında bizim onunla gün içinde eee, günün yarısında kahkaha atarak, birbirimizle eğlenerek geçiyor. Yani aslında beni de paranın yanında
Hı hı. Evet. Mutlaka. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, o zaman iş hayatında motive eden şeyler de önemli, değil mi? Paranın Evet, dediğin gibi paranın ya da iş hayatında böyle motive eden işler de var muhtemelen. Onlar da, hani, faktör oluyor sanırım işi sevmende.
Evet, evet. Ay ya, yani 1'incisi para dedik kesinlikle. Aynen. Yani, 2'ncisi de sanırım benim için, hani, en yakın arkadaşımın benim yan masamda oturması diye düşünüyorum. Sen hiç düşündün mü böyle bir şey?
Tabii ki. Yani, iş yerinde gerçekten, hani, eee, güzel bir ortam olması, sevdiğim insanlarla bir arada olmak kesinlikle benim, hani, başarımı artıracaktır, motivasyonumu artıracaktır. Ama en az bunun kadar önemli olan bence, hani, işle alakalı başarı elde etmem ve bu doğrultuda benim takdir görmem. Yani insan yaptığı işlerin, hani Tabii. T yani, takdir görmek tabii ki o da tatmin edecektir beni mutlaka. Yani, insan yaptığı işin değer gördüğünü hissetmek ister, biliyorsun. Küçük de olsa hani bir teşekkür, takdir, ödüllendirme.
Hı hı. Tatmin. Imm, tatmin ve takdir. Hı hı. I hı. I hı. Anlamlı bir şeyi yapmak. I hı.
Kesinlikle motivasyonumu bu ciddi şekilde artıracaktır. Ama senin dediğin de çok doğru. Yani maddi kazanç ve güvence aslında bizim, hani, iş yerinde bütün vaktimizi, tüm günümüzü harcamamızın temel sebebi mutlaka. Mesela iyi bir maaş, prim veya yan haklar.
An Evet. Yani, aslında biz saatlerimizi kiralıyoruz. Evet.
Kesinlikle hem eforumuzu hem, hani, zamanımızı kiralıyoruz. Bunun gerçekten karşılığını almak lazım ki yaptığımız işe, hani, verdiğimiz emek değsin. Yani bunu hissedelim. Aksi hâlde bence başarılı olmak da mümkün değil, hani, başarı konusunda bence motivasyon çok önemli. Bu konuda katılıyor musun, bilmiyorum ama. Yani, çalışanların işine daha sıkı sarılmasını sağlayacaktır. Bunda tabii ki hani, eee, iş yerinden alacağın sigorta olsun, yan haklar olsun, finansal güvence motivasyonun temel, eee, taşlarından.
Hı hı. Kesinlikle katılıyorum. I hı. Güvence, evet.

Harika! Zaten bu, hani, bütün çalışanların
Ya, iki tarafa da fayda sağlar çünkü çalışan kendini dinlenilmiş ister. Bak, senin mesela söylediğin şey aslında bu. Ken dinle Anlaşıldığına emin olamamak.
Hı hı. Evet, evet. Doğru söylüyorsun. Zaten şöyle: Hani, en büyük, eee, sıkıntılardan birisi patronun, mesela benim patronum için söyleyeyim, çok fazla, hani, soru sorulmasından hoşlanmaz. Çünkü patronlar genelde uzaktan yönetmeyi severler. Her şey kontrollü olacak elbette ama detaylarla uğraşmazlar. Onun için bir şef atar, bir müdür atar. Aynen öyle. Veya sen, "Oldu." diyeceksin. Tabii ki, tabii ki. "Oldu." diyeceksin ve olacak. Sen, hani Tabii, detaylarda boğulmaktan nefret eder patron ve bu patronu sinirlendirir. Bak, onun yerine koyduğumda aslında ben kendimi, belki ben de öyle olabilirdim. Eğer patron olsaydım gerçekten, hani, çok küçük detaylarla uğraşmak yerine genel çerçeveden bakıp, hani, işleyişi, eee, görmek isteyebilirdim. Ekip arkadaşlarımın veya çalışanlarımın, hani, nasıl yaptığını, işleri nasıl yaptığını, benim istediğimi yapıp yapmadıklarını kendi parametrelerimle kontrol ederdim açıkçası. Ama gerçekten, hani, bana birisi gelip de, "Nokta mı koyayım, virgül mü koyayım?" diye sorduğu zaman Bazen çünkü iş arkadaşlarımda da görüyorum bunu. Yani, belki senin işyerinde de vardır bu. Hani, hiçbir şey bilmeyen insanlar, eee, gerçekten patronu çıldırtabiliyor.
Ha ha. Her şeyin kendi kendine ilerlemesini Aynen. Hayali bir şekilde, mucizevi bir şekilde Ha Hı hı. Evet, sadece sonucu duymak istiyor. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, doğru. Hı hı. Evet, doğru diyorsun. Kesinlikle! Bazen sorulmaması gereken şeylerin de sorulduğu oluyor. Haklısın. Yani, artık, hani, çok gayriihtiyari küçük şeyler bile sorulabiliyor. O kadar vakti olmaması da normal bir yöneticinin.